O fuso, né.
O fuso horário. Então assim, quando tem principalmente um jogo do Corinthians que é o meu time, ou o ou o jogo do Bahia, que é o meu 2º time, porque assim, eu sou da Bahia, mas, assim, eu legal, torço para o Bahia, mas o meu coração é corinthiano.
Uhum. Aham, tá bom. Aham. Aham, tá bom.
Eu eu e eu não consigo explicar o porquê disso mas enfim. <chuckles>
<laughs>
O que acontece é: Aí quando tem jogo do Corinthians principalmente eu, assim, faço de um tudo para poder assistir
Oh meu Deus, então e você quer assistir ao vivo, né?
E Justa eu não consigo assistir gravado, eu não consigo, porque assim, porque eu eu já sei do resultado, então eu vou assistir para quê? Se eu já sei o resultado quando foi o gol, então, eu realmente gosto de de ver ali ao vivo. E aí quando não é jogo, é algum filme que eu quero assistir, então volte assim, geralmente eu acabo, é, dormindo sei lá, 23:30, meia-noite, e olha que eu ainda tenho 2 crianças em casa, e que acaba também tomando o meu tempo, e e me me fazendo realmente dormir muito tarde, e acordar muito cedo. Porque geralmente eu acordo cedo, ou para poder ajeitar a casa, porque minha esposa ela precisa ir trabalhar e eu preciso ajudar para ajeitar as crianças, para poder levar na creche, ou porque também acordo cedo, porque eu tenho uma prática, né, de de, assim às 5:30, 6h ter meu tempo de oração, falar com Deus. Pois, e assim, e e ainda tem um agravante. Ho hoje eu trabalho de forma remota.
<laughs> Aham. Perde a emoção, né. É. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Hum, entendi. Tá bom. Hum.
E eu trabalho por produção.